لأ هو من وأنا صغيّر بصراحة، آآ يعني حتّى لمّا كنت بأسأل أهلي مثلًا لمّا كانوا بيقولوا لي بنسيبك في المدرسة والّا حاجة تبقى تقعد تعيّط وتبهدل الدنيا، الكلام ده وأنا صغيّر خالص يعني، فالموضوع من صغري ما كنتش ما فيش أُلفة كده مع الناس، يمكن عشان الأول كان أهلي مسافرين سَنة ونُص كده في في م يعني محافظة تانية بعيدة، وكان في غربة شوية، فما كنتش متعوّد غير ع ما فيش قدّامي غير أمي مثلًا وأبويا، فما كانش فيها خلطة أوي ما كنتش شايف أهلي، أهلي كانوا بعاد، ممكن يكون ده السبب مثلًا، آآ ما أعرفش ده اللي أثّر فيّا، بس أنا الموضوع معايا من صغري، يعني ما فيش حاجة كبيرة حصلت لي، خلّتني مثلًا إن أنا أقرّر إن أنا ما لأ أبقى خايف أو سبِّب لي المشكلة دي.
إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. أكيد ده مش باختيارك طبعًا، أكيد، أكيد، ما تحسّش كده خالص، وممكن فعلًا زي ما أنت قُلت أنت ربطت يعني حاجة في طفولتك بالموضوع فممكن يكون كده، يعني ما حدش عارف، طيب قُل لي يعني أنت بقى لمّا ب حاولت تسيطر على الموضوع ده بشكلٍ ما قبل كده، والّا أنت يعني دي أول مَرّة هنتكلّم فيه دلوقتي مع بعض؟
إمم، بالضبط، امم، هي برضه لأ ما حاولتش بصراحة، يعني ما ما فيش طريقة في دماغي، آآ يعني باحاول أ أبعد عن ال الحاجات اللي تحطّني في المواقف اللي شكل دي، يعني أفراح برضه ما آه، باتجنّب ال بالضبط، مش آمم
إمم. امم، بتحاول تبعد خالص عن المناسبات ككلّ، علشان ت آه، تتجنب تجنّب نفْسك التوتُّر.
إمم، مش كلّها بس تبقى في حاجات طبعًا غصبٍ عني شكل المحاضرات لو اتأخّرت في المواصلات والًا حاجة غصبٍ عني فباضطر أروح متأخّر، لكن غير كده بابقى عايز أروح بدري قبلها ب10 دقايق، أبقى داخل مع الناس عادي ما يكونش أنا عليَّ الضوء يعني، آه بالضبط، زي أي حد يعني داخل، فده ما يبقاش ما يبقاش في مشكلة بالنسبة لي، آمم برضه الأفراح زي قُلت لك ما باروحهاش كلّها، لو مناسبة اجتماعية بتبقى كلّ فين وفين، باحاول أصلًا أتلكّك وما أروحش برضه، يعني إلا بقى لو في أسوأ الظروف إن أنا لازم أروح عشان حاجة كبيرة مثلًا، أو احتفال لحد قريّب أوي من العيلة، فبابقى مضطر أروح، لكن يعني الطريقة دي هي اللي ب اللي باحاول تحاول تحل لي الموضوع، بس بشكل مؤقت يعني، إن أنا أتجنّب وكده.
إمم. إمم. تبقى محط أنظار حاجة، آه، آه، آه. إمم. إمم. إمم. أكيد، أكيد، بُصّ أنا م يعني مقدّرة جدًا الضغط اللي أنت شخصيًا حاطط نفْسَك فيه، ف الموضوع أكيد عامل لك يعني قلق وتوتُّر غير طبيعي أنا آسفة لك عليه جدًا، طيب قُل لي، م ممكن مثلًا يعني في خلال مثلًا مناسبة أو وأنت داخل محاضرة أو أي حاجة، عشان تقلل التوتُّر ده شوية حاولت مثلًا تقول تكلّم صاحبك مثلًا تقول له تعالَ ادخل معايا بحيث إنك ما تبقاش داخل لوحدك، إنك داخل مثلًا فرح واحد صاحبك فتبقى داخل مع مامتك أو أخواتك ف ما تبقاش يعني ما تبقاش في المكان اللي أنت فيه ده لوحدك، أو داخل فيه لوحدك، جرّبت حاجة تعمل شبه كده؟